Bah, déjà, dès que je suis fatigué, tu vois? Dès que je suis fatigué, heu, c'est, heu: «Ah, oui, mais tu sais, ça, ça, ça», heu, mon cerveau, il part, heu, tout de suite là-dedans. Heu, sou souvent quand je suis dans le si tu sais, dans le silence aussi, tu vois? Par exemple, je suis je suis dans le noir, le soir, dans mon lit, hop! Il y a une petite pensée: «Ah et t ah, oui, tu te souviens de ça, heu», mon cerveau, comme s'il allait chercher que ça, tu vois? Il va piocher que ça, littéralement.
Ouais. Ouais, OK. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Bah, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, je comprends totalement. Effectivement et dis-m de ce que j'ai cru comprendre dans ce que tu m'as dit, heu, tu as un évén tu as des événements en en particulier qui te reviennent? Tu m'as parlé de d'échec relationnel. Tu as autre chose qui te vient en tête?
Ouais, les échecs professionnels ou les tu vois, les les les les «Et si?» Tu vois? Heu, par exemple, je te donne un exemple, ouais, je vais te donner un exemple, tu verras. A a au début de ma carrière, heu, je suis monté dans je suis arrivé dans une entreprise, la 1re dans laquelle j'étais, je suis monté très, très, très, très vite, heu et à un moment, je j'étais chef de projet, je, heu, j'avais des réunions avec un le client donneur d'ordre et ce client donneur d'ordre, un moment, il a voulu me débaucher.
Ah, ouais, ouais, ouais, vas-y, vas-y, dis-moi. Ouais. D'accord. OK. OK, ouais, je je vois.
Mais heu, clairement, hein, heu, il y allait, heu, vraiment fr franchement, hein, tu vois? Bah, à un moment, il me voulait, tu vois? Et il travaillait il travaillait, c'était un haut responsable dans u une entreprise, heu, immense, de taille européenne. Heu, ils voulaient passer à l'international justement. C'étaient les leaders européens sur, heu, sur leur secteur. Donc attention, tu vois? Ouais, ouais, là, c'est du costaud, hein, heu entreprise française et tout, en plus. Mmh, et heu, bah, j'ai dit non.
Ouais. OK. Ah oui. Ah oui, c'est du lourd. Ouais, ouais. Ouais.